Então, eu gostaria de falar com você sobre algo, né, conversar mesmo e até pedir um conselho, se for o caso, eh, de algo que tem acontecido comigo.
Com certeza, tô aqui pra te ajudar.
Ó, vamos lá, então. Olha só, eu sou uma pessoa superansiosa já, sabe, já tenho ansiedade por vários motivos, né, e enfim, aí eu tenho essa ansiedade e eu comecei depois do do Covid, eh, eu já tinha um pouquinho assim de é, d de ansiedade em relação às pessoas, a festas, eu não gostava muito, eu sempre fui meio antissocial, eu me considero um pouquinho. Eh, eu fazia mais por obrigação e tal, aí veio a pandemia e fiquei lá, né, aqueles bons anos, né, dentro de casa realmente, e e ali, né, por mais difícil que foi, que foi muito complicado, mas eu, eh, eu sofri, né, com tudo aquilo que tava passando, mas assim, eu me senti bem o fato de eu não precisar, eh, estar em eventos e tá em festas e tá em, sabe, em em lugares
Ok. Ok. Imagino. Essa parte foi boa, esse ponto foi bom pra
Essa exatamente. En e é é difícil falar isso, mas é, porque eu eu assim, eu tenho essa ansiedade, eu desenvolvi isso e isso piorou, né. Eh, eu percebi que foi depois, porque logo depois, né, que começaram a abrir as coisas, é, eu fui chamada pra pra ser a madrinha de um casamento e e, nossa, pra mim foi muito difícil, sabe, eh, o fato de aceitar, o fato de ter que tá ali e, é, são s s Exatamente.
Entendi. Entendo. De se reprogramar, né, de certa forma, porque tava de uma outra maneira, entendo. Só pra eu poder te ajudar de uma maneira melhor, quando a ansiedade costuma aparecer, é antes, durante ou depois? Ou é sempre, é o dia todo que você se sente assim?
É. Uhum. Olha É é quando já começa quando a pessoa chega o convite, eu acho que ali eu já começo, eu já fico ali, eu falo: "Não é possível, não vai me chamar. Não, não, não, não. Será que ela tá aqui? Por que que" é.
É porque o quê? Você vê o você vê o convite e começa a imaginar, eh, situações que você não quer passar.
É. A pessoa, eu já hã, é, eu falei: "Gente, eu não quero ser madrinha", eu já pensando assim de internamente, "Eu não quero, ela vai me chamar, quer ver? Vai me chamar e vai ser eu mesmo". E aí eu tenho ainda esperança que a pessoa não vai me chamar, sabe, eh, que ela desista, mas ela vai e fala. Eu até chego falar, né, eu não falo não, porque eu não consigo, mas eu falo: "Olha, será que não é legal você chamar, né" no caso foi uma amiga, "Chamar um parente, você não vai ficar mais à vontade? Porque vai que, né, sei lá, eu, e eh, você se afasta, eu me afasto por algum motivo, vou morar fora, você, enfim", "Não, não, não, eu quero você, eu quero você e seu marido", enfim. E aí, eh, eu acabo aceitando, mas aí j teve já era aquilo ali. Aí eu fico daquele convite em diante, eu fico: "Nossa, eu tenho aquele dia, eu tenho que ir lá. Aquele dia tal, eu tenho que ir lá, né, no dia 15 de dezembro, eu tenho que estar lá, no quinz" E fico naquilo e sofro com aquilo, eh, porque tem etapas a vencer. Eu tenho que comprar um vestido, eu tenho que tá bem pra comigo, sabe? Eu tenho que
Ela desiste. Entendo. Em todos esses momentos você sente essa essa ansiedade, essa situação?
Exata eu sinto, eu sinto, é. Eu sofro, sabe, o fato de ter que ir naquele lugar, eh, de ter que tá ali, de ter que cumprimentar, de ter que conversar. E e o meu marido, né, ele é muito bem diferente de mim, bem diferente, ele é muito da muito sociável, até demais, eu falo. É
Entendi. Já é mais sociável? Hum. E ele já tentou te ajudar? Você, por exemplo, eh, o que você já tentou também fazer, por exemplo, pra se acalmar em momentos assim, ou você nunca tentou nada ou realmente não funcionou nada que que você já tentou?
Aham. Sim. Olha, eu já cheguei, vou falar pra você, eu já cheguei tomar, eh, a a esses remédios de tipo, eh, Rivotril, assim, z o zero vinte e cinco, que é sublingual, pra poder enfrentar e entrar dentro da, né, da igreja ali de madrinha. É, eu tive que tomar, porque eu tava tão nervosa, parecia que eu que ia casar, entendeu, e e e aquela ansiedade aquela ansiedade, eu falei: "Gente, eu não vou conseguir", sabe, começa a suar, suar frio e e falar: "Gente, eu não quero".
Sim. Sim. Imagino. E você já conversou isso com algum amigo, alguém próximo?
Eu já, já fui, já fiz terapia, né, em relação a isso. Aí ela fa a
E sentiu alguma melhora depois disso?
Olha, pra falar a verdade, quando a gente fala e desabafa, parece que aquilo fica mais claro, né, assim, mas depois quando vem a situação, acontece uma situação e você tem que agir, aí você tenta usar, né, o que ela falou, "Olha, você procura ficar, eh, respirar, ficar calma, conta, sabe, na sua cabeça, aquilo ali vai, né, vê o lado bom das coisas, não só o lado negativo de não querer tá ali, de não querer cumprimentar", enfim. Sempre ali trabalhando muito todas as partes, sabe, é é interessante. Eu até tento, eh, mas, eh, eu acho que pouquíssimas vezes eu consegui, sabe, ficar bem assim, eh, já aconteceu de eu chegar ruim e ficar bem depois, né, depois eu falo: "Ah, eu tô me sentindo acho que bem aqui nesse lugar", sabe, assim? Já aconteceu, mas são raríssimas vezes, né.
Sim. Exato. Ok. É o Sim. Então, e eu mas o que que você fez pra quando ne ness ness nessas ocasiões, por exemplo, que você ficou bem depois. Você fez algum preparo, você respirou ou você imaginou que não tinha tanta gente, ou você fez o que você sempre faz?
Uhum. Não. É é, então, eu acho que eu não precisei, eh, ficar conversando com muita muitas pessoas, porque eu não conhecia, né. Então, o fato de eu não conhecer me afasta um pouco, e aí eu gosto, porque aí dá pra eu, né, ficar ali, eu não preciso ficar: "Oi, tudo bem? E aí, como você tá?" eh, eu já chego às vezes até pensar em falar assim com a pessoa, é é, como que é, é, só assim: "E aí, c como que tá?", é "Não, tô bem". E e sabe pra não esticar nada? "Tá tudo ótimo, brigada!", e sair, ensaiar
Entendo. Entendi. É, o que você, eh, situações que você pode, pode fazer até pra melhorar isso e e da e nas outras ocasiões ficar bem também após e até durante o evento, o que que você pode fazer? Por mais que você precise falar com certas pessoas, tente ser rápido, entende, "Ah, agora eu vou buscar ali uma bebida, vou falar ali com fulano, com beltrano", ou o máximo que puder você evitar falar com pessoas, que isso te faz bem. Tente usar essa essa tática, que com certeza vai te ajudar.
Uhum. Hum. Sim. Exatamente. É, exatamente. É uma boa. É verdade. É, é verdade. É, então, isso aí que você tá falando é interessante mesmo, porque eu eu c nunca ninguém, nem eu me perguntei quando que eu me senti bem, sabe, na f nessa festa que que foram, né, acho que umas duas festas que eu fui até hoje que deu pra eu ficar assim lá no final, mas é porque eu não conhecia ninguém. Então, eu acho que eu me senti mais, eh, tranquila, né, o fato de eu não ter que ficar soci socializando.
Entendi. Será que sim. Será que não é porque você, às vezes, fica como o centro das atenções ou passa isso pela tua cabeça, que tem que ficar falando com pessoas, às vezes, que você não tem tanta intimidade ou não conhece e isso acaba te causando, isso isso acaba te causando essa ansiedade? Então, acho que
É. Eu passo é na minha cabeça. É exatamente. Uma das coisas é isso também.
então, acho que fazer essa essa tentativa que eu te passei, eu acho que pode funcionar muito para o teu caso.
Uhum. Olha, é interessante mesmo e é legal até, né, você tá falando isso. Agora, eh, eu tenho então isso que eu tava falando, meu marido, ele é super então assim, o que eu faço, né, eh, eu deixo ele na frente de sabe, igual o campo de batalha, <chuckles> ele vai na frente e ele que vai conversando, porque ele conversa mais e ele é dado, até me irrita um pouco, porque, eh, ele chega, às vezes eu tô lá quieta, quero ficar falo: "Olha, que bom, ele tá lá, né, vai lá conversar com as pessoas, tá dando notícia, tá pondo o papo em dia, eu não preciso estar, né, eu posso tá lá sentadinha". Aí a hora que eu olho, ele tá levando todo mundo pra mesa, sabe, eh, ou festa, eu tô muito. Bom de papo, sociável, conversa com todo mundo e e-e fica: "Ah, deixa eu apresentar minha esposa, minha esposa maravilhosa, que não sei o quê", bé-bé-bé, e fala aquela monte de coisa que eu já até sei. E e eu já até falei: "Não faz isso", mas não adianta, viu, não adianta, e aí é dele. É.
Sim. <chuckles> Entendi. Entendi, ele é bem sociável, bom de papo. Hã. É, o jeito provavelmente é dele, exatamente. O que você pode tirar de bom dessa característica do seu marido, é dele quebrar o gelo ou te bloquear da dos acessos, sabe, eh, tentar tentar filtrar ali alguma coisa pra que você não tenha tanto que ficar conversando ou explicando algo, você seja o máximo ali, eh, superficial, fale um pouquinho e e ele te libere de alguma forma.
Exatamente. Uhum. Exatamente. Aham. Uhum. Exatamente. Aham. Verdade, mas é isso que eu faço. <chuckles> É isso que eu faço, por isso que eu esse é o lado bom mesmo que eu tento ver é, porque é interessante, você pegou, é isso mesmo. Porque ele é tão assim, né, eu já coloco ele de frente. Eu sei que ele vai conversar, que ele vai levar a conversa, e ele gosta disso, e ele gosta. Ele gosta de conhecer pessoas que ele não conhece; ele gosta de conversar com todo mundo. Eh, eu moro nos Estados Unidos, né, e aqui ele tá sempre também pro eh, procurando conversar com todo mundo. E e eu já, né, já sou mais eu evito todo mundo. <laughs> É, eu que meio que evito. Mas assim, é isso, eu acho que, eh, é saber lidar, né, com com esses, né, eu tenho que saber ainda aprender muito a lidar com essa ansiedade ainda e entender, né, que eu entender as pessoas e as pessoas também me entender um pouquinho. Porque, né, é é é complicado.
É que bom. Ok. Mais tranquila, né. Claro. Claro, com certeza. Eu acho que você pode também criar pequenas pequenos hábitos, assim, pequenas técnicas que, eh, te bloqueie disso, que evite o contato, assim, digamos, eh, prolongado, entende?
Uhum. Sim, sim. Ai, isso é legal, isso é legal. É é.
É, e a e aí você vai vai dosando, vai começa pequeno, vai devagarinho e vai dosando. Quando você você perceber que tá demais, diminui.
Sim. É. É verdade. Olha, mas deixa eu te falar, eu não sou chata, não, não sou uma pessoa eu recebo bem tudo. Eu só tenho essa dificuldade, mas, assim, eu converso se conversarem comigo, eu falo se falarem comigo, eu sou super não vou nunca ser mal-educada, sabe. Então é isso, eu acho que é uma questão de melhorar mesmo. <chuckles> Obrigada, viu.
Entendi. Ok. Com certeza. Eu acho que você pode ir você pode ir dosando, ir vendo. Até pra que não te te atrapalhe em um em um futuro próximo, por exemplo, e você consiga conviver e não ficar ansiosa.
Uhum. Verdade. Verdade. Olha, mas muito obrigada, viu, por por me escutar e valeu, foi bom demais. Obrigada, até a próxima.
Imagina, fico feliz. Qualquer coisa, pode contar comigo, tô aqui.
Ai, legal, obrigada mesmo. Agradeço e e vou falar, vou procurar mesmo se eu precisar. Até a próxima.